Déjà, je voulais te demander, heu, bah, si tu avais un jardin et heu, si tel est le cas, heu, est-ce qu'il te prend beaucoup, heu, de temps? Est-ce que, heu, parfois, tu as un petit peu de mal à t'en occuper par rapport, heu, bah, à ton activité professionnelle ou, heu, bah, à ton activité familiale?
Tout à fait. Alors, oui, effectivement, j'ai un grand jardin, heu, qui est construit sur 3 terrasses différentes et donc à peu près, heu, 3 000 m2 donc effectivement, hein, ça prend du temps. Tu m tu me posais la question, heu, de de v de savoir combien de temps j'y passe. Bah, dès que je peux, chaque week-end, c'est là où je vais aller, parce que, pour moi, déjà, c'est, hem, comment dire? Le tra le jardin, c'est pas un travail. C'est ça peut être très physique, hein, il faut quand même, heu, couper les arbustes, heu, tondre la pelouse, heu, bêcher, ramasser les feuilles, faire pas mal de choses mais hem, pour moi, cet effort, c'est pas vraiment un effort parce que je suis en harmonie avec la nature et heu, et ça paraît tellement naturel finalement de de prendre soin des plantes autour de nous.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, ouais. Mmh. Mmh mh et quand tu me dis, heu, que tu as un jardin, heu, sur 3 terrasses, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est exactement?
Oui, alors, en fait, hem, moi, j'habite dans une ancienne carrière et heu, donc il y a eu des parties qui ont été remblayées, donc sur différents niveaux, c'est-à-dire que, hem, mes terrasses, pour aller de d'une terrasse à l'autre, j'ai, heu, pas mal de marches d'escalier. Pour te dire, heu, chez moi, est je dois avoir, heu, <blows air> je te dirais, une quarantaine de marches à peu près, heu, entre chaque palier.
Oui. D'accord. D'accord, oui, d'accord. Donc en terrasse, oui, ça veut dire que tu as différents niveaux, en fait, c'est ça. Donc tu as des marches pour passer de d'une terrasse à l'autre, c'est ça?
Exactement, plus je monte, p C'est ça, c'est ça. Plus et plus je monte, plus je vais avoir une vue sur l'horizon, donc heu, le la la dernière terrasse sera en hauteur, donc voilà, ça demande, heu, bah, de travailler en, heu, de façon un petit peu différente dans le jardin. C'est pas juste, heu, passer la tondeuse sur un gazon tout plat, derrière la maison, c'est vraiment, il faut, bah, transporter la tondeuse sur chaque, heu, palier, donc voilà, c'est toute une organisation et puis, heu
Ouais. Ouais. Mmh mh, mmh mh. Ouais. Bah, oui, comment tu fais, du coup?
Ben, je, heu, je alors moi, c'est j'utilise une tondeuse électrique, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de rallonges parce que j'utilise, heu, donc cette tondeuse-là et puis, bah, je la je la soulève, de palier en palier. Et puis, heu, sur différents paliers, il y a des des endroits où je vais utiliser en fait, je vais pas, moi, heu, laisser le la tonte sur le sol, je vais utiliser le bac et je vais récupérer la tonte pour, par exemple, pailler mes mes arbustes pour l'hiver, heu, où je vais en mettre une partie au compost, heu, en fait, je vais vraiment pas le laisser sur l'herbe, je vais vraiment le réutiliser.
Ouais. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. D'accord. Mmh mh. D'accord, OK, je comprends, ouais, et qu'est-ce que tu as comme arbuste?
Alors, j'en ai pas mal. Heu j'ai des cotonastères, heu j'ai des lilas, j'ai beaucoup de chèvrefeuilles, il y a beaucoup de chèvrefeuilles qui poussent chez moi parce que le chèvrefeuille aime, heu, les sols un petit peu, heu, argileux, heu, comme chez moi, enfin, en tout cas, ça se plaît dans mon sol argileux parce que mo,i vraiment, j'ai j'ai une terre qui est très boueuse, hein. Elle est pas du tout, hem, elle est pas du tout meuble. D'ailleurs, pour le potager c'est assez problématique comme terre à travailler. Donc voilà, les le chèvrefeuille se plaît beaucoup chez moi. Heu, j'ai des buis, heu, j'ai des aubépines, heu, de la renouée, de la vigne, de la binogne, hem. Je j'en ai encore toute une liste, mais j'ai j'ai j'ai pas forcément tous les noms en tête. Hem, mais oui, j'ai pas mal d'arbustes et puis j'ai des arbres également. Heu, moi, j'ai j'ai une petite partie boisée sur mon terrain et donc là, heu, tu vas trouver des chênes, heu, des érables, heu, qu'est-ce qu'il y a d'autres? Heu, bah, c'est principalement des chênes et des érables, hein, qu'il y a chez moi. J'ai pas d'acacias, par exemple et et voilà, donc j'ai j'ai des arbustes, des arbres et puis, heu, bah, les plantes, aussi, qui demandent beaucoup de soin.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais, hein hein. Oui. Ouais, ouais. Bah, tu as quand même, heu, une grande variété de de d'arbres, heu, d'arbustes. Heu, c'est c'est assez impressionnant, effectivement, donc heu, ça doit te faire beaucoup travail quand même, quoi, heu, ne serait-ce qu'en automne au niveau du du ramassage des feuilles et cetera. Peut-être que tu en gardes, heu, une partie pour, heu, faire du compost?
Exactement. Alors, hem, alors, il y a il y a plusieurs, heu, plusieurs choses. Déjà, au niveau des feuilles, heu, je vais peut-être aussi les utiliser, heu, pas forcément pour mettre dans mon composteur, mais que je vais mettre, heu, autour des plantes. Donc il va pour la 1re partie du froid de l'automne-hiver, bah, va peut-être protéger un petit peu, déjà, heu, certaines plantes. Je pense à, notamment, mes mes agapanthes, que que j'ai mis sous mon houx, que, normalement, j'avais en pot, avant. Puis, finalement, j'ai fait l'essai de les mettre en terre et ben, elles elles résistent assez au froid. Donc ce que je fais, l'hiver, je leur mets un un petit paillage de feuilles qui finit, ben, par créer, heu, un compost naturel autour. Donc voilà, ça a 2 usages. Donc il y a ça. Sinon, je vais en mettre, oui, quelques-unes, heu, dans le compost. Après, au niveau du du temps passé, comme tu le disais, ce qui va prendre du temps, qu'on se rend pas forcément compte, c'est se renseigner, heu, sur tes arbustes et tes plantes parce que, pourquoi, heu, tel arbuste attrapait tel parasite et comment tu vas le traiter? Heu, pourquoi il a telle chenille qui vient? Comment tu vas trouver une solution naturelle, heu, pour pouvoir, hem, éviter cette invasion de chenilles sans avoir un impact, heu, sur les abeilles, sur, je sais pas, les gendarmes, les fourmis, heu, voilà. Donc ça te demande quand même une certaine forme de d'a d'a de de recherche, heu, botanique, finalement, si on peut dire ça comme ça. Donc il faut que tu regardes, heu, bah, puis même, quand tu fais tes plantations. Par exemple, heu, tu tu te dis: «Demain, je veux, hem, mettre un érable du Japon chez moi». Bah, heu, ouais, mais quel est ton type de sol? Est-ce qu'il va résister, heu, au froid? Est-ce qu'il va résister au chaud? Est-ce qu'il est fait pour, heu, être en plein soleil? Est-ce qu'il est fait pour être, heu, à l'ombre? Est-ce qu'il faut lui rajouter du compost ou non? Quelle est, heu, l'arrosage qu'il lui faut? Enfin, tu vois? C'est vraiment quand même, heu, beaucoup de savoir autour de des plantes pour pouvoir entretenir ton jardin.
Mmh. Mmh mh. Oui. D'accord. Mmh mh. Oui. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh. Ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Oui. Oui, voilà. Oui, il y a beaucoup de travail en amont, en fait, avant de avant de planter, parce que c'est vrai que, parfois, heu, heu, tu peux, peut-être, heu, avoir, heu, eu envie de planter certains végétaux et puis, en te renseignant, ben, tu t'es rendu compte que peut-être ton sol ou heu, ton climat n'était pas forcément adaptés, c'est ça?
Ouais exactement. Bah, ça, tu vois, je l'ai appris en le faisant parce que j'avais pas forcément cette philosophie-là quand j'ai commencé le jardin. Pour moi, c'était, bah, bon on se lance et puis on verra bien ce qui pousse ou non. Et puis quand, bah, tu fais quelques petits investissements, hein, dans dans certaines plantes que tu perds, bah, c'est là que tu te dis: «Bah <blows air> j'aimerais quand même que, heu, si j'investisse, bah, que ça fonctionne chez moi et puis, bah, donner aussi toutes les chances à la plante parce que si je vais récupérer une plante dans une pépinière pour qu'elle meurt chez moi, heu, au bout de 6 mois, ben, je suis pas hyper épanoui avec ça. Donc vraiment, je j'ai appris que, c'est pas parce que je vais trouver un, mmh, quelque chose de de magnifique, que va falloir que je le veuille absolument chez moi parce que vraiment, si c'est pour qu'il gèle l'hiver suivant ou que, bah, il y a pas assez de nutriments dans le sol parce qu'il a besoin, je sais pas moi, de terre de bruyère alors que chez moi, c'est de l'argile, bah, c'est pas la peine, en fait. C'est c'est comme, heu, c'est comme planter dans du béton quelque part.
Mmh. Mmh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, bien sûr. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh mh, ouais, ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire, oui et tu vois, il y a quelques instants, tu parlais de, mmh, de parfois de maladies, hein, donc que que que peuvent attraper les les végétaux, les arbres, les arbustes et cetera, et tu parlais, notamment, de chenilles et je voulais te demander si, heu, parce que tu tu as dit que tu avais des buis chez toi? Heu, est-ce que tu as eu, hem, heu, le le, mmh, le problème de, mmh, au niveau de tes buis, le problème de la, hem, la pyrale du buis? Voilà, c'est ça, la la maladie de la pyrale du buis. Est-ce que tu as été embêté avec ça?
Oui. Pyrale du buis. Oui. Et bien Et ben, tout à fait, moi, je te dirais même que c'est le le cauchemar de la pyrale du buis. C'est, hem, déjà, donc c'est une espèce qui n'est pas du tout, heu, de chez nous, qui, heu, bah, qui a été, heu, importée, on va dire quelque part, hein, peut-être avec les transits de plantes ou, on ne sait pas vraiment comment il est arrivé, mais donc ce ce cette pyrale, c'est une chenille, une chenille verte, heu, verte et noire qui, heu, s'installe et qui fait des cocons dans le buis et qui, pour, heu, bah, se développer, va dévorer absolument tout le buis et cette chenille, elle se reproduit à une vitesse, heu, exponentielle, heu, vraiment, elle elle elle est elle est extrêmement invasive et il y avait un, mmh, un prédateur, asia enfin, mmh, un prédateur naturel, qui est le frelon asiatique. Donc le frelon asiatique, c'est pas non plus, heu, une chance pour l'environnement, parce que c'est pas non plus de chez nous, donc voilà, c'est très problématique, ces 2 espèces-là et au niveau des, mmh, des des pyrales, comme tu l'as dit, moi, en plus, le problème que j'ai, c'est je t'ai parlé tout à l'heure de ma partie un petit peu boisée, dans cette partie boisée, j'ai énormément de buis, donc, heu, j'en ai perdu 90 %, en toute honnêteté.
Ouais, hein hein. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh, mmh. Ouais. D'accord, donc c c'était des buis, heu, donc plantés en terre, parce que j'ai c'est vrai que j'ai oublié de te demander si, heu, les buis étaient en pot ou, heu, en pleine terre, mais bon, de toute façon, c'est vrai que ça ne change rien par rapport à la pyrale.
Alors, effectivement, ce sont des buis qui sont plantés en terre, mais qui soit en pot ou en terre, la pyrale, elle va tout dévorer, du moment que c'est le buis, c'est c'est vraiment u une chenille qui qui qui qui dévore absolument, hein. Je te dis 90 %, heu, j'ai perdu de de de mes buis et il y a un remède, mais pour ça, en fait, hem, il faut c'est un remède naturel, hein, donc qui qui ne va pas, heu, avoir un impact, comme je te disais tout à l'heure, sur les abeilles notamment. C'est une bactérie qui s'appelle le Bacillus
Mmh mh. Oui. Mmh mh, mmh. Oui. Oui. Mmh mh.
et donc ça, pour que ce soit efficace, il faut le la pulvériser sur tes buis et en fait, ça va bloquer la mâchoire, enfin c quelque part, enfin, c'est comme ça que fonctionne ce système, hein, ça va empêcher la chenille de manger la feuille
Ouais. Mmh. D'accord.
et donc, du coup, en fait, bah, le fait qu'elle ne puisse pas se nourrir, bah, ça va la faire tomber et donc ça, c'est une méthode efficace. Par contre, il faut faire le traitement, heu, avant chaque invasion et donc, c'est au moins 2 fois dans l'année. Donc, je crois que c'est, hem, c c il me semble que la 1re fois, la faire aux alentours de mars, je sais plus trop, hein. À chaque fois, je regarde quand c'est le moment, mais voilà. Mais le problème, ça, je l'ai fait sur des petits buis, heu, qui sont chez moi, plus taillés, enfin, on va dire, plus d'ornement, heu, donc ça, bah, tu peux prendre ton pulvérisateur et puis tu vas asperger tous les buis, donc ça va fonctionner, mais par contre, pour, heu, tu vois, heu, tout un bois, heu, je vais pas pulvériser, hem, tout un tas de produits sur tout un bois, parce qu'en fait, là, il faudrait que je le fasse presque avec un drone ou enfin, tu vois? J'ai pas la capacité de traiter tout le bois. Donc c'est pour ça que j'ai laissé et que, bah, finalement, ouais, j'ai il me reste 10 % de ce que j'avais au niveau des buis. Donc c'est vrai que c'est une catastrophe, cette chenille.
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Mmh. Oui. Mmh mh. Ouais, bien sûr. Oui, oui, oui, oui. Oui. Mmh. Ah ouais, c'est han! C'est quand même, heu, énorme ce que tu as perdu. C'est vrai que, mmh, heu, effectivement, heu, si tu as beaucoup de buis, heu et bah, il te faudrait une quantité, heu, énorme, en fait. Mais tu dis qu'en fait, il faut pulvériser le produit, heu, bah, avant l'apparition de la chenille, mais heu, heu, ah, heu, du du coup, ça ça t'oblige à, tout le temps, surveiller parce que quand est-ce que la chenille, heu, heu, bah, arrive dans ton buis? Heu, c'est ça, le souci. C'est c'est c'est de la, bah, de voir qu'il y a une chenille dans ton dans dans tes buis, en fait.
Ouais. Tout à fait, ben, en fait, faut c'est c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est c'est cette façon de s'intéresser au jardin, sans que ce soit un effort. En fait, quand tu passes, tu te promènes dans ton jardin, parce qu'effectivement, ton jardin, tu vas le faire en sorte, pas que pour, heu, hem, travailler dedans, mais tu vas avoir envie de te promener, d'y circuler, de regarder un petit peu les plantes et en fait, quand de ces ton quand tu es dans ces petits moments de promenade là, où tu vas être plus dans la contemplation, de regarder, notamment, au printemps, comment tes plantes sont belles, bah, tu vas, à un moment donné, passer à côté de tes buis, puis tu vas un petit peu, tater les feuilles, heu, regarder, tu vas regarder si elles se sont pas mis entre. Et c'est là que tu vas dessiner, enfin, hem, que tu vas déceler, en fait, les 1ers signes d'invasion. Donc ça c'est ça serait la façon de
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh, ouais, et les 1ers signes, alors, c'est quoi? Heu, des feuilles qui sont un petit peu, heu, mangées?
<sucks teeth> Tu vois non, parce que, tu sais, les feuilles de buis sont assez petites, donc tu le vois pas forcément, heu, tu tu vas le voir, en fait, quand, heu, la feuille, elle a déjà disparu? Tu vas pas avoir de feuilles grignotées, tu vois? Comme, heu, sur, heu, sur d'autres plantes où je pense, notamment, aux arums, où, quand ça se fait, heu, grignoter par certains insectes, tu vois tout de suite, heu, les la les les les traces, enfin les les formes de dents, alors que là, le buis, tu vas juste v à un moment donné, tu vas voir qu'il y a beaucoup moins de feuilles. C'est tout, ça va être d'un coup, donc
Ouais. D'accord. Oui. Mmh. D'accord. Ah oui, donc, heu, tu vois, heu, c'est là que tu vois, en fait, «le le squelette», entre guillemets, de, bah, du buis, en fait, et il reste plus que du bois?
Et là, c'est déjà trop tard quand quand, tu as fait ça, donc c'est pour ça, vraiment, que tu vas pas forcément avoir de de signes, heu, de prémices à ça, faut vraiment que tu aies le réflexe quand tu passes à côté de tes buis de te dire: «Ben, est-ce qu'ils vont bien, est-ce que là, heu, il y aurait pas la chenille qui serait arrivée?», ça demande vraiment ce enfin, enc encore une fois, pour moi, c'est pas un effort, mais mais ce ce cette démarche-là, en tout cas.
D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Oui, oui, oui, je comprends. Oui, il faut vraiment, heu, mettre, heu, voilà se se co se concentrer et s'arrêter et vraiment analyser le buis pour, heu, bah, pour voir que, heu, il est attaqué par, heu par, heu, par une chenille, en fait. Ouais, d'accord, OK, mmh. Mmh et tu me disais, heu tu as un remède naturel et heu, c'est un remède que tu trouves, heu, dans les jardineries ou alors un un remède que tu confectionnes toi-même?
Par la pyrale, c'est ça, et pour et pour le protéger, oui, tout à fait. Alors, non, ça se comme c'est une bactérie, heu, ça se commande, hein, c'est fait en laboratoire. Donc, heu, là, pour le coup, non j'aurais pas de solution naturelle parce que j'avais j'avais essayé, heu, je sais plus, peut-être, des des mélanges, mais ça n'avait aucun impact. Et puis, heu, et puis après, tu peux vite faire n'importe quoi au niveau, bah, comme je disais, des abeilles. Donc ça, je sais que c'est c'est quelque chose de plus sûr, quelque part, hein. Alors ça va pas attaquer que le chenille, malheureusement, il y aura peut-être d'autres insectes, qui qui vont être dessus, mais ils seront pas forcément sur les buis, mais en t en tout cas, c'est un bon compromis pour préserver les buis et puis, ne pas avoir d'impact, heu, sur la biodiversité de ton ton jardin qui soit trop néfaste.
Oui. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais. Mmh mh, ouais, voilà, ça permet quand même de préserver, heu, l'environnement, les les petits insectes, heu, les abeilles et cetera et en même temps, heu, bah, peut-être que ça permet également de de sauver le buis, s'il n'est pas trop tard, évidemment.
Exactement, c'est tout à fait ça, oui.
Oui, oui, oui, oui. Et tu sais à peu près combien tu en as perdu, heu, sur, heu, tout ce que tu as?
Han, je saurais pas de dire, c c'est vraiment une il y en a eu vraiment beaucoup, donc je saurais pas compter.
Mmh mh. Mmh, d'accord, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, c'était très intéressant, merci bien.
Ben, merci à toi de m'avoir écouté, c'était avec plaisir.